ในไทยก็มีครับ แต่ว่า อ่า ด้วยความที่ผมไม่ได้แบบว่า เป็นคนที่แบบชอบทาน Melon แต่แฟนผมเขาชอบ พอเขาเห็นเนี่ย เขาก็เลยแบบว่า อ่า ซื้อมาลอง ก็ซื้อมาหั่นน่ะ หั่นชิ้นหนึ่งเสี้ยวหนึ่ง แล้วเขาก็เอามาฝาน แล้วทำเป็นชิ้น ๆ ๆ ให้เราทาน ใช่ไหมครับ แฟนผมก็แบ่งให้ผมชิ้นหนึ่ง ผมก็ไม่ได้อยากทานหรอกตอนแรกอะ พอทานเข้าไปเท่านั้นแหละ โอ้ มันแบบ มันฉ่ำ มันหวาน มันหอม แล้วแบบมันไม่เละ เนื้อมันกรอบ ๆ texture ผลไม้มัน มันดีมาก ใช่ ๆ ใช่ คือมันอร่อยมาก
อา อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อ๋อ อืม คือความรู้สึกเหมือนแบบ กินแล้ว คือสดชื่นเลย ใช่ไหมครับ?
ถูกต้องเลยครับผม คือมันต่างจากเนื้อ Melon ที่เราทานที่ไทยมากเลยอะครับผม
เอ๊ะ แล้ว อืม อ๋อ แสดงว่าคือ คุณเองอะก็เคย คือทาน Melon ที่ไทย เคยทานมาอยู่แล้วแหละ แต่ว่าพอไปทานที่ญี่ปุ่นร้านเนี้ย คือฟีลมันต่างกันเลย
ใช่ ๆ เคยทาน แต่แบบ ต่างกันมากเลยครับผม คือทานที่ไทยอะ มันก็แบบว่า อ่า เวลาเราปลอกมา 1 ชิ้นเนี่ย ไอ้ตรงที่ใกล้ ๆ เม็ดอะ มันก็จะนิ่ม ๆ ใช่ไหมครับ? ไอ้ตรงส่วนชิ้นที่มันอยู่ใกล้เปลือกเนี่ย มันก็จะแข็ง ๆ แต่ที่ที่ไปทานที่ญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ใช่เลย เนื้อมันจะแบบว่าทั้งชิ้นเนี่ย มันจะมีความนุ่มและฉ่ำเนี่ย ทั้งชิ้นเลย มันจะไม่มีความแตกต่างว่า นิ่มหรือว่าแข็งในชิ้นเดียวกันน่ะครับผม
อา หือ ครับ อา ครับผม อืม อืม อา ผมพอเห็นภาพเลยอะครับ ก็ อืม อันนี้
เออ ได้เลย มันก็เลยทำให้แบบว่า โอ้ กินคำแรกแล้ว ว้าว เลยอะครับผม <chuckles>
<chuckles> หา อื้อฮือ พูดแล้วก็อยาก อยากมีโอกาส ถ้ามีโอกาส ก็อยากจะไป ลองจริง ๆ เนาะ
ใช่ ๆ ๆ ทั้ง ๆ ที่แบบว่าอยู่ไทย ทานแล้วก็แบบว่าไม่ได้ติดใจ Melon อะไรขนาดนั้น แต่พอไปญี่ปุ่นเนี่ย ปุ๊บ คำแรก อื้อฮือ ว้าว แล้วก็ประทับใจในอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขาเลย <chuckles>
อา อืม โอ้ จากที่ฟังมาเรียกได้ว่า 3 เมนู ก็ต้องเรียกว่า 3 ประเทศเลยแล้วกันนะครับ อืม ถ้าอยากให้ ให้เลือก 3 เมนูเนี่ย เออ ใน ในมุมมองของคุณน่ะ ถ้าให้เลือกแบบ เออ ว้าว ที่สุดอะ คุณจะเลือกเป็นเมนูอะไรอะครับ ผม?
ครับผม อือฮึ ใช่ ใช่ครับ อือฮึ